जी देखिए, मैं ना मतलब पहले जो मेरी दिनचर्या थी, बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त थी। मतलब मेरा खुद ही नहीं मुझे मुझे पता होता था कि मुझे कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है। लेकिन देखिए, उस टाइम पे ना मतलब कि मेरी दिनचर्या जो थी, इतनी बिल्कुल बेकार-सी थी। उसकी वजह से ना जो मेरा ऊर्जा था, मेरे जो ऊर्जा का स्तर था मेरे शरीर में, बहुत ही कम था। मतलब मैं कुछ भी काम करता था ना, थोड़ा-सा भी पढ़ लेता था या फिर थोड़ा-सा भी फिज़िकल एक्सरसाइज़ कर देता था या फिर थोड़ा-सा कुछ घम घर का काम कर देता था ना, तो मैं बिल्कुल थक जाता था। और देखिए, फिर अ, मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि देखिए, कहीं न कहीं ये मेरी दिनचर्या की वजह से ही हो रहा है अ, कि मैं इतना ज़्यादा थकान महसूस कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने ना अपनी दिनचर्या बदलने की कोशिश की ताकि मेरे ऊर्जा में सुधार आ जाए। मैंने ना मतलब समय पेर समय पर सोना स्टार्ट कर दिया, समय पर उठना स्टार्ट कर दिया, है ना? और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से खाना खाने लग गया। मतलब मैं कभी भी नाश्ते को स्किप नहीं करता था, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ना मतलब जो शरीर में ऊर्जा का स्तर है, बहुत ही कम है। अभी भी वैसे ही फ़ील होता है कि मैं पढ़ाई करने जाता हूँ, तो थोड़ा-सा ही पढ़ के मेरा दिमाग थक जाता है। थोड़ा-सा काम करके, थोड़ा-सा योगा एक्सरसाइज़ करके मेरी मेरा शरीर थक जाता है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि स्टैमिना ही नहीं अंदर है। बिल्कुल ऊर्जा जो है, बिल्कुल खत्म-सा लगता है मुझे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने डी तरह-तरह के प्रयास कर लिए हैं। दिनचर्या बदल ली मैंने अपनी और डाइट में सुधार ला लिया, है ना? फिर भी ऊर्जा में अ, सुधार नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप मुझे बताएँ कि मैं क्या करूँ ऐसा सो दैट मैं ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर सकूँ?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ आपकी कंडीशन को और कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि शेड्यूल बदल लेते हैं पर तब भी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें अ, हासिल नहीं होता। तो जो कि काफ़ी नॉर्मल है और इसका निजात भी है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर अ, कोशिश करते रहेंगे तो बिल्कुल आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल होगा ही होगा। तो मैं आपसे सबसे पहले कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। कि आपने बताया कि आपने चेंज किया, आपको कैसा फ़ील होता है? मतलब ऊर्जा में कमी से मैं क्या समझूँ? जैसे कि आपको बार-बार नींद आती है? या फिर आप पढ़ने में आपकी सिटिंग नहीं बैठ पाती? कॉन्सन्ट्रेशन कम है? फोकस की कमी हो जाती है? या कुछ करने का मन नहीं करता?
जी। जी देखिए अ, जैसे उस टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा था जब मेरी जो दिनचर्या थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ना ऊर्जा का स्तर बहुत कम था। और देखिए ऐसे में मैं फ़ील करता था कि अगर मैं थोड़ा-सा भी फिज़िकल एक्सरसाइज कर ले रहा हूँ, है ना? या फिर जैसे कि मेरा ग जो अ, फ़ रूम है वो चौथे मंजिल पे है। देखिए मैं अगर सीढ़ी से उतर-चढ़ जाता था ना तो मैं उतने में थक जाता था। पढ़ाई करता था तो थोड़ा-सा मतलब आधे घंटे पढ़ के ऐसा लगता था कि दिमाग चकराने लगा है। तो देखिए मैंने उसके लिए ही दिनचर्या बदला और दिनचर्या बदल लिया है फिर भी मैं वही चीज़ें फ़ील कर रहा हूँ। तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ?
हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। तो आप जब स्कूल में थे, तब आपके साथ यही होता था मतलब जब हम 10th-12th में होते हैं, तब तो काफ़ी क्योंकि रेगुलर पढ़ना पड़ता है। तो तब भी आपको ऐसा लगता था कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या 5 मिनट बैठ के लगता था कि, "नहीं, हो गया।" ऐसा होता था तब भी या फिर ये अभी कुछ टाइम से हो रहा है?
जी। जी देखिए, उस टाइम पे ना मतलब ऐसा था कि अ, मैंने ना बहुत पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी तो और मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था 12th क्लास में। मतलब दिन में 3-4 घंटे ही पढ़ पढ़ना पड़ता था। लेकिन अभी मैंने क्या ड्रॉप लिया है और मुझे ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। 10-10 12-12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अब वही है कि उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करता था, लेकिन ना यहाँ पे मैं ना बहुत ज़्यादा लेज़ी, बहुत ज़्यादा आलस से भरा हुआ और बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करता हूँ।
हुँ। हाँ। ओह! ओके। आप अपने घर से दूर रहते हैं।
जी।
तो फिर आपका जो खाने का है, वो कैसे होता है? आप खुद बनाते हैं या टिफ़िन आता है या क्या?
जी, मैं मेस पे जाके खाता हूँ और अगर मैं खाने की बात करूँ ना, तो खाना भी मतलब ऐसा है कि बस काम मैं चला रहा हूँ। मेरा पेट कभी नहीं भरता है, ना ही मन भरता है। जी।
हाँ। हुँ। पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता मतलब खाना की क्वालिटी आपको पसंद नहीं है या फिर खाने की क्वालिटी नहीं पसंद?
जी, बिल्कुल। जी देखिए, जैसे कि ना मैंने अ, कोचिंग के लिए अपना स्टेट चेंज किया है। मध्य प्रदेश से मैं राजस्थान में आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस मु मुझे मिलता है यहाँ पे खाने में और मैं ना मुझे वो खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है।
हुँ। हुँ। समझ गई मैं आपकी कंडीशन। कई बार स्टेट बदलने से हमारा जो टेस्ट बड है वो पूरी तरह बदल जाता है तो ये इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। वैसे एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप अ, कैफ़ीन, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं?
जी अ, मैं अगर बात कराऊँ बात करूँ खुद की, तो ना मैं बिल्कुल ज़ मतलब बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें टच नहीं करता हूँ। हाँ, देखिए अ, शराब और सिगरेट तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कैफ़ीन का इंटेक हो जाता है कभी-कभी। क्योंकि देखिए पढ़ना रहता है और अ, तो बीच में चाय और कॉफ़ी की तो ज़रूरत पड़ती ही है।
हुँ। उहुँ। ओके, ठीक है। तो ये बताइए मुझे कि आपको घर से आप क्योंकि दूर रह रहे हैं, तो आपको घर की याद आती है? मतलब या फिर कभी-कभी अकेलापन महसूस होता है, पुराने दोस्तों की याद आती है, ऐसा कुछ होता है?
जी बिल्कुल। देखिए अब जैसे मैं घर पे गया था 3-4 महीने पहले, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा घर की याद आती है। अ, मतलब यहाँ पे दोस्त तो हैं, लेकिन अब देखिए वो अ, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि वो वैसे दोस्त हैं मेरे जैसे मेरे स्कूल के दोस्त हुआ करते थे, बचपन के दोस्त हुआ करते थे। तो बड़ी याद आती है उनकी। जी।
हुँ, हुँ। हम्म। जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी पूरी कंडीशन, और ये काफ़ी नॉर्मल है। जब हमारा घर से हम दूर होते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों का सामना कई बार करना पड़ता है। तो एक और आख़िरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो है आपको आपके एग्ज़ाम कब हैं और आप किस तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं?
जी, अभी देखिए मेरा ना फ़र्स्ट एट अटेम्प्ट आने वाला है जेईई मेन्स का जनवरी में ही, अगले महीने ही। तो अभी बिल्कुल अ, वो जो तैयारी है मतलब मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ और टेस्ट में भी मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन वही है कि मेरा ना पूरा मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं जब रात में सोने जाता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मानो मतलब मैं हवे में उड़ रहा हूँ, इतना ज़्यादा थक जाता हूँ मैं। जी, और पढ़ाई करते वक़्त भी जैसे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल बेसिक क्वेस्चन सा क्वेस्चन है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक, एक ऐसा क्वेस्चन है जिसमें मान लीजिए अ, बिल्कुल अ, कोई इक्वेशन गिवेन है, फ़ोर्स की इक्वेशन गिवेन है, टाइम के टर्म्स में है ना, और मुझे ऐक्सेलरेशन निकालना है या फिर कुछ निकालना है, तो फिर वहाँ पे बड़ी दिक्कत आ जाती है। मतलब वो होता ईजी ही है, लेकिन मेरा दिमाग ही नहीं चलता है वहाँ पे।
हाँ। ओह! हाँ। हाँ। हुँ। मतलब रात के वक़्त इस्पेशली ऐसा होता है कि अ, ब मतलब दिन में भी ऐसा होता है?
देखिए, जी, ज ये ना कभी भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे जो एनर्जी लेवल्स रहते हैं ना, वो हर वक़्त ही डाउन रहते हैं दिन में। जी।
जी और लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जो आपकी क्लासेस होती है वो सुबह से ही होती हैं? अ, म और कितनी लगातार क्लासेस होती हैं?
मेरी ना क्लासेस 6 घंटे की होती हैं, प्लस मुझे सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है बहुत सारा। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो वैसे अ, क्लासेस तो थोड़ी मिनिमाइज़ मतलब मिनिमल हो गई हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो करीब-करीब मैं 10 से 12 घंटे दिन का पढ़ ही लेता हूँ। जी।
ओके। जी, मैं पूरी तरह आपकी कंडीशन को समझ पा रही हूँ और बिल्कुल काफ़ी अ, पैक्ड और टाइट शेड्यूल है आपका। तो, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपसे अ, ये कहूँगी कि, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, और जो ये एनर्जी का कम होना, ये इसका एक मुख्य कारण जो मुझे समझ आ रहा है ना, वो आपका डाइट की वजह से मुझे समझ आ रहा है। क्योंकि अब आपको वो खाना जो है, आपकी टेस्ट बड को, आपकी बॉडी को उस तरह के खाने की आदत नहीं है। तो, आपकी जो डाइट है, आप उससे कम खा रहे हो खाना, है ना? और जब ऐसा होता है, तो ऑटोमैटिकली अब हमारे शरीर में अ, हमको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? हम खाना इज़ लाइक अ फ्यूल, है ना? तो हम जब फ्यूल देंगे तभी बॉडी चलेगी और बॉडी के साथ-साथ दिमाग भी तभी चलेगा। पर अगर जब हमारा हम खाना नहीं दे रहे, प्रॉपर माश मात्रा में, एक पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में नहीं पहुँच रहे, तो हमारा ब हमारी बॉडी ना थक जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि उसको उसकी एनर्जी का वही नहीं मिला डोज़ ही नहीं मिला। तो ऐसे में आपका जो थकना है, जल्दी से ऊर्जा की कमी होना, ये काफ़ी लाज़मी दिख रहा है मुझे। तो, मैं आपको सबसे पहला तो यही सजेशन दूँगी कि आप सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। अगर आपको वो खाना मेस का नहीं पसंद आ रहा है, तो आप कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें अल्टरनेटिव कीजिए कि जिसकी वजह से आपके जो अ, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हैं, वो सारे आपको पहुँचे। फ़ॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना? <clicks tongue> आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप अंडे खा सकते हैं, क्योंकि केटल में वो बॉयल हो जाते हैं, है ना? मेस में। तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज अ, जैसा कि बताया मैंने फ्रूट्स ले सकते हैं, प्रोटीन बार ले सकते हैं, चने खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। उसको आपको थोड़ा और लज़ीज़ बनाना है तो उसमें आप कभी-कभी चीज़ डाल लीजिए, है ना? अ, तो मैं वही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ डाइट पे ध्यान दीजिए। तब आपका सबसे पहली चीज़ें जो हैं, वो सॉर्टेड होती चली जाएँगी। दूसरा मुझे लगता है, आप टाइमली सोइए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सुबह उठ के पढ़िए और रात को आप समय पे एक समय के बाद सो जाइए। ज़्यादा लेट नाइट उठना अगर आप अ, अपने बॉडी को एक्सेसिवली थकाओगे, तो अगले दिन के लिए फिर वो एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि बॉडी को आप जितना काम जितना मतलब प्रेशर दे रहे हो माइंड को बॉ बॉडी को उतने ही उसे रेस्ट भी चाहिए, है ना? तो अगर आप उसके स्लीपिंग पैटर्न के साथ छेड़खानी करोगे, सोते वक़्त अगर आप बाई चांस फ़ोन चला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें स्लीप को हैंपर करेंगी और आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ेगी, जिसकी वजह से अगले दिन अगेन एनर्जी का प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि पानी, हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप कोशिश कीजिए कि 1, 2 लीटर पानी तो मिनिमम दिन में पीजिए ही पीजिए, डेढ़ से 2 लीटर पानी। ये डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। क्योंकि हाइड्रेशन जो है बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप 2 लीटर पो अ, पानी का बिल्कुल आप वो बना लीजिए कि इतना तो मुझे पीना ही पीना है।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
है ना? और आप कोशिश कीजिए क्योंकि इस वक़्त अभी आपको पढ़ना भी है लेकिन कोशिश कीजिए कि कैफ़ीन जो है ना वो आप कम लें। रात के वक़्त ना लें सुबह ले लें पर क्योंकि रात के वक़्त कैफ़ीन से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है कई बार होता है कि नींद उड़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जो कैफ़ीन है सोने से सोने के टाइम पे शाम को 6 बजे के बाद आप ना ही लें और सुबह ले लें या दिन में ले लें 2 बार मुझे लगता है काफ़ी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अ, घर पे बात करते रहिए फ़ोन कीजिए और कोशिश अभी आपके एग्ज़ाम हो जाएँगे जनवरी में तो बिल्कुल घर जाइए अपने दोस्तों से बात कीजिए। तो आधा स्ट्रेस तो वैसे ही ग़ायब हो जाएगा। फ़िर देखना आप जब घर जाओगे ना तो एनर्जी आपकी अपने आप ऐसे अभी अगर अ, 50 पे है तो 100 पे एकदम डबल हो जाएगी। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी बस ये सोचिए 1 महीना है जमके तैयारी कर लेता हूँ फ़िर तो घर जाके मज़े ही मज़े।
जी। जी। जी। बिल्कुल अ, देखिए मैं बिल्कुल यही सब करूँगा और आपसे ना बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है दिल को बड़ी शांति सी महसूस हो रही है। और जो-जो तरीक़े आपने बताए ना बिल्कुल मैं वही फ़ॉलो करूँगा। और मुझे उम्मीद भी है कि मैं ये तरीक़े फ़ॉलो करूँगा ना तो बिल्कुल रियलिस्टिक है और बिल्कुल काम करेंगे मेरे लिए। जी धन्यवाद आपके इतने अच्छे-अच्छे स सलाह के लिए।
जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी सलाह उपयोगी लग रही है और मुझे पूरा 100 पर्सेंट यक़ीन है अगर आप इन सारी चीज़ों को के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल चेंज आएगा और आपकी जो एनर्जी का स्तर है वो अच्छा ही होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद!